Ya şöyle, bir şekilde, eee, notlarımı alıyorum. Eksikliklerimi görmeye çalışıyorum ki düzeltebileyim. Yani, sonuçta her geri bildirim, faydalı bir geri bildirimdir. İyisi kötüsü fark etmez. Eee, kafamda bunu atlatmaya yönelik planlar yapıyorum. Bazen yeri geliyor, işte, dedim ya, farklı çeşitleri var. Yeri geliyor bir arkadaşımı arıyorum. Ya, diyorum ki, işte, "Dostum beni bir rahatlat, ya" diyorum yani. Çünkü. Hı
Evet. Hıı. Hı hı. Hıı. Anlıyorum. Peki, o ku böyle, kıpkırmızı kızardığın anda o onu merak ediyorum. O, fiziksel olarak. <chuckles>
Ya, so eee, kıpkırmızı kızardığım anlar. Ya, o şey oluyor
Sinirlendiğin, kızardığın anda, eee, derin nefes alıp, böyle, nefesini kontrol etmeye, sakinleşmeye çalışıyor musun?
Ya, bak ben sana şunu söyleyeyim, mideme bile vuruyor, yani, öyle söyleyeyim. Şeydeyken evden çalıştığımda bir tık daha rahat oluyor. Ama, mesela, şirketten çalıştığımda herkes bunu görebiliyor. Eğer bir toplantı odasındaysam falan, eee, bu direkt yansıyor karşı tarafa ve çok da profesyonel bir şey değil. Kabul ediyorum. O yüzden bunun üzerine çalışıyorum zaten. Eee, herkesin eksikleri, eksiklikleri vardır ama, ııı, bu çok göze çarpan bir şey. Yani, saklayamıyorum.
Ay, çok fena. Hıı. Hıı. Anlıyorum. Kesinlikle. Hı hı. Evet.
Ya, bundan dolayı bunun üzerine çalışıyorum ama o gün, günüm kötü geçmesin diye sonrasında spora gidiyorum. Takıyorum kulaklığımı. Artık kendimi soyutluyorum. Mesela, çoğu insan spora giderken, böyle, yanımda bir arkadaşım olsun, sohbet edeyim, birlikte hareketleri yapayım der. Ama ben, yok, ben öyle, ben şey diye düşünüyorum. Ben yalnız kalayım, ııı, iş düşünmeyeyim, işte, iş yerindeki insanları düşünmeyeyim, farklı planlar yapayım kafamda. Ben her spora gittiğimde sırf stresi unutmak için, böyle, garip garip planlar falan yaparım, yani, olmayacak şeyler.
Hıı. Hı hı. Ne güzel, değil mi? <chuckles> Senin için değil. Hı hı. Evet. Hıı. Evet, işten çıkınca ilk işten çıkınca ilk eve mi gidersin yoksa, eee, ev ilk önce eve gidip, evden mi spora gidersin yoksa işten çıkınca direkt spora mı gidiyorsun?

Unutturma yöntemi harika bir yöntem söyledi. Eee, be benim de yanımda, böyle, yaşlı bir teyze evinden çıkmayan ama o gün işte sana denk gelmiş. Hadi teyze koluna gireyim şu yokuşu birlikte çıkalımdı. Eee, onun için farklı bir <chuckles> ak eee, yapmadığı bir hareket olur herhâlde, öyle değil mi?
Ben bunu çok yaparım bu arada. Yani, şey eee
Hı. Bir örnek verebilir misin?
Tabii ki yaşlılar özelinde, ya, benim yaşlılarla iletişim çok iyidir bu arada. Eee, eee, çok severim. Eee, çocuklardan ziyade böyle yaşlılarla iletişimim daha iyi olduğunu düşünüyorum.
Hı hı. Ne kadar güzel.
Misal oturduğum yerde de giderim esnafla sohbet ederim. Ya, çünkü esnafın da sıkıntıları var. Eee, ya bir de mahalle muhtarı derler ya. Eee, öyle, evet. Hat yabancı ülkede olmama rağmen o kadar samimi olmayı severim ki. Ya, çıkarım, derim ki: "Abi gel şurada 2 dakika bir sohbet edelim ya." derim. Alır götürürüm. Eee, bir yokuş vardır, "Abi bak gel çıkarız." Şakalar yaparım: "Abi hemen tıkandın." falan filan derim. Ya bu şekilde, eee, ufak, böyle küçük, 5-10 dakikalık sohbetler cidden insanın motivasyonunu, modunu çok değiştiriyor. Ya, ben bunu gördüm. Cidden gördüm, evet. Yani, eee, bu şekilde. Ya, çünkü kendim de yaşadım. Aslında bunlar biraz tecrübe. Ya, bir şeylerin bana faydalı geldiğini görüyorsam başkalarına da bunu uygulamaya çalışıyorum.
Harikasın bence. Hı hı. Öyle mi gerçekten? Müthiş. Evet. Hı hı. Gerçekten. Gerçekten öyle. Hı hı. Evet. Hı. Örnek olmak ne kadar güzel. Peki en son yaşadığın yoğun stresten, eee, nasıl çıktığını şöyle anlatmak ister misin bilmiyorum ama böyle birkaç örnek verebilir misin sin? Eee, tabii ki bu spor bunun içinde onu unutmuyoruz, <chuckles> eee, ya da işte sabah, aaa, yataktan kalkmak istemezsin ya da bazı şeyleri yemek içmek istemezsin ya da uykuya verebilirsin kendini. Bu tu uuu, bu konuda strese girdiğini fark ettiğinde ne gibi sınırlar koydun? Yani, şöyle geriye dü bakıp düşündüğünde o stresinden nasıl çıktın?
Tabii. Ya tabii ki. Hı hı. Çok aslında güncel